Ouais, ils disent des choses oui, heu, vraies que que, peut-être, heu, d'autres personnes ne diraient pas. Enfin, voilà, ils ils poussent le truc, heu, je pense, heu, assez l enfin, assez loin et du coup, dans dans la même, heu enfin, c'est pas dans la même, heu, logique parce que c'est ça parle, heu, pas forcément de la même chose. Mais heu et p enfin, après, je sais pas trop si on pourrait le considérer comme un film triste. Enfin, ça peut être triste, heu, de cer certains points de vue, c'est The Truman Show. C'est surtout à la fin, je pense que ça peut paraître, heu, un film un peu triste.
C'était avec, heu, Jim Carrey.
Jim Carrey, voilà et je trouve que, beh, ça c'est c'est c'est triste, mais en fait, c'est pas vraiment triste comme on en entend parler. On va pas pleurer, ni rien. Mais c'est triste dans le fait de se dire: «Ah, bah, il est passé un peu, heu, à côté de tout et tout». Enfin, voilà, il a été, heu, on va dire «enfermé dans quelque chose». On on l'a caché la vérité et seulement, il sort enfin et il découvre vraiment la vraie vie et du coup, c'est ça qui est triste, je trouve. Pas forcément le film en en lui-même mais sur cette vérité à la fin qu'on qu'on dévoile. Mmh.
Ouais. J'adore cette œuvre. <chuckles> Ouais. Mmh. Ouais, mmh ouais, ça, c'est un de mes films cultes depuis que je suis gamine. Bah, vraiment parce que, heu ouais, j'avais cette sensation, moi, petite. J'étais un peu obsédée avec ça. Je posais souvent des questions à mon père.
<chuckles> Non, c'est vrai que c'est pas mal. Mmh.
Hem, il m'avait ré il m'avait répondu un jour. Il m'avait dit: «Hem, bah on s», je lui avais dit: «Mais comment on est sûr que la vie, c'est pas un rêve?», heu, et il me dit: «Ça, on s on sait on sait pas, on sait pas. Peut-être que tu vas te réveiller, tu seras vieille ou peut-être que tu seras un bébé». Heu et ça m'avait vraiment, heu, j'étais un j'étais dégoûtée quoi, j'étais: «Bah comment ça, on n'est pas sûr?» <laughs>
Mmh. Ouais, <chuckles> on parle d'une simulation, oui. <chuckles> Mmh. Mmh. <chuckles> <chuckles> Oh, c'est vrai, ça ça nous pose des questions, voilà, existentielles, où on se dit: «Bah, ah, est-ce que tout ça est vrai?», heu heu, ouais, c'est et ça nous fait nous ré enfin, ré ça nous fait réfléchir, heu mais enfin, s'in s'introspecter, on va dire, pour réfléchir sur nous-mêmes et sur l'Humanité. Voilà, s'introp enfin, voilà. <chuckles> Là s'introf enfin voilà. Faire l'introspection je je mmh. Non donc heu
Ouais. S'introspecter? <chuckles> C'est vrai, ça existe? En verbe réfléchi ou pas? <laughs> Ouais. Ouais, moi aussi, j'adore j'adore les mots comme ça. J'adore. Ça existe pas, c'est une bonne invention parce que ça a toute son utilité.
<chuckles> Oui, bah <laughs> Voilà, non mais ouais, c'est ça nous permet, voilà, de nous poser nos des bonnes questions et du coup, ouais, c'est
Mmh. Voilà et après, ouais, dans le genre vraiment, hem, tragique, heu, mélodramatique, heu, un f un film triste qui m'a marqué gamine, c'était L'Ho L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux.
c'est vrai. Mmh. Ouais.